Et j'ai besoin de de planifier. Sinon, heu, enfin, ouais, j'ai j'ai besoin de vivre comme ça, sauf si vraiment j'ai absolument rien à faire et dans ce cas-là, bah c'est cool, mais bon, ça arriverait jamais quoi, sauf si tu es en vacances et encore même quand tu es en vacances, heu, bah, tu peux pas tu peux pas juste, heu, exister quoi. Enfin, ce serait <laughs>
Mmh mh. Ouais s Tu peux pas. Juste venir respirer, bouffer, heu
Ouais. <laughs>
Conduire sans permis, heu <laughs>
Waouh, j'y ai pensé en plus. <chuckles>
Tu l'as pensé, je l'ai dit. <laughs>
<laughs> C'est ça. Ça c'est de la folie quand tu y penses.
Ah, non, mais je comprends. Je comprends direct.
Mais ouais.